لم لمّا ك بدأت تسمَع ال القِصَص الديني أو ال قِصَص الأنبياء أم آآ، كانت إيه اللي شدّك يعني المعلومات جديدة عليك والّا قِصّة كلّ واحد فيهم حاسس إن هو ك أسطورة لوحده آآ، إيه ال إيه اللي خلّاك تتشد للنوع ده أصلًا من الحكيات؟
بُصّي، قِصَص الأنبياء الأول كنت باحبّها بقى إيه، آآ اللي هي كان بيبقى فيها صيغة cartoon كده كان بييجي على التليفزيون زي ما قُلت لِك، اللي هو كان ييجي إيه، ب ب بصيغة صيغة كرتونية الناس ييجوا مثلًا آآ اللي بيعبدوا الأصنام فيقوم جاي مثلًا آآ مَرّ عليهم حاجة ت تغرّقهم كُلّهم، يقعُدوا يقولوا ف ف يقعُدوا ي ي يرجَعوا يزعَلوا ويغرَقوا، طيب، فأنا أقُول لهم بقى إيه، طَب ما هو مثلًا النبي جِه قال لكم ما سمعتوش كلامه ليه؟ تستاهلوا ك حاجات زي كده بقى وأنا باتفرج.
آه. <giggles> أيوة كأنك متف متفاعِل معاهم يعني وكأنك آه يعني كانت طريقة ال أنت قُلت لي إن كانت اللي كان شدّك ليه آآ شدّك ليها و وآمم أصلًا إنك تسمَعها أو تشوفها آآ كان إن مثلًا يحيى الفخراني كانت بصوته كانت بشكل كرتوني كأنك ما بعِدتش أوي عن الكرتون فبرضه بتتفرّج ع وعلى إن هي مثلًا معلومة سهلة وقُدّامك، قدّام عينك، فبسيطة مش مش مُعقّدة م آآ
آه، متفاعِل جدًا، آه. بالضبط، آه. وعاوز أقُول لِك كمان بمناسبة التليفزيون وال والcartoon دِيًا، كنت أفتكَر في رمضان زمان وأنا صغيّر لغاية فترة يعني عاوز أقُول لِك إيه أ الإبتدائي كُلّه و و وتقريبًا لغاية مثلًا 12، 13 سَنة كده كان كلّ يوم في رمضان ده لازم بَكّار، كنت باحب بَكّار ده أوي على الفِطار، حلو.
آه، أيوه كنت لسه هاقول هاسألك عليه، كنت من الناس اللي بتحب تتفرّج على بكّار وبوجي وطمطم والّا لأ؟ <laughs>
آه، آه، طبعًا، بكّار أول كنت باحب بكّار أوي ولمّا ييجي إعلان نقوم رايحين بقى إيه، لبوجي وطمطم نشوف في الإعلان ونرجَع تاني، فكان بكّار فاكر فيه المعزة بتاعته اللي كان إسمها رشيدة وصاحبه اللي كان آآ، اللي هو الصعيدي ده اللي هو كان إسمه حسّونة، اللي هو في أسوان هُم كُلّهم طبعًا صعايدة كانوا في أسوان اللي هو كان غامق شوية كان إسمه حسّونة، ففاكر طبعًا وكان بقى كلّ حلقة قَصّة شكل و وحتى أنا فاكر الأُغنية بتاعة محمد منير بتاعة ال التِّتر بتاعها، يعني جميلة الأحداث دي فعلًا، كنت باحبها وأنا صغيّرة.
<chuckles> أيوه. إمم. كنت بتحب تقعُد تغنّي معاهم يعني؟